Hımm. Yani, negatif bir deneyim yok sadece başlangıçta fikrimi belirtirken, "Böyle oluyorum ben." deyip uzaklaşma var. Eee, olumsuz bir deneyim yok aslında tam olarak.
Aynen. Evet. Yani, çok küçükken yaşadığım olumsuz bir deneyim vardı aslında. Bilmiyorum, şimdi aklıma geldi. Tabii şöyle: Eee, sanırım 3. sınıfta ya da 4. sınıftayım. Fen bilimleri dersi ya da fen bilgisi dersi idi sanırım o zamanlar ismi. Eee, bir arkadaşımla sunum yazı yapıyoruz. Eee, sunumun da başlığını ben yazmıştım. "Vitamin" yerine "vitemin" yazmışım. A yerine E kullanmışım. Çok basit bir şey, hiç kendimi kötü hissetmem gereken bir şey değil. Ne olduğu anlaşılıyor ama sunum sonunda, böyle, işte, hocamız çok tatlı bir şekilde bu arada, asla bana kötü hissettirmedi ama, "Vitemin" işte, "Ha ha ha!" falan tarzı, böyle, bir şey yapmıştı ve ben o anı hatırlıyorum aslında. Kendimi çok kötü hissetmiştim sadece bir harfi yanlış yazdım diye.
A, nedir? Paylaşabilir misin? Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Ta tabii ki. Hı hı. <chuckles> Hı hı. He, evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Demek ki sende O zaman şu an taşlar yerine oturdu. Bu durum, eee, topluluk önünde hata yapılmaması gerektiğine dair ve hata yav yaptığında da, hani, çok eleştiri alacak ya da belki, eee O zaman ne hissetmiştin? Küçük düşmeyi hissetmiştin. Onu da tam bilemiyorum ama sanki benzerleri olacak gibi, eee, yetişkinlik yaşamına da taşınmış bir şey olabilir mi? T ne düşünüyorsun?
Olabilir aslında, yani, eee, sana danışana kadar aslında hiç bu ikisini bağlamamıştım. Hatta bu dediğim gibi yaşadığım geçmişte yaşadığım şey aklıma bile gelmemişti. Şu an bunu konuşunca geldi. Tabii ki de olabilir, yani. Duygumu hatırlamıyorum bu arada, "Tam ne hissetmiştin?" diye sordun ama sadece kötü hissettim. Kesinlikle, hani, bir gülme var ve o gülme yüzünden "Ben yanlış bir şey yapmışım." hissiyatına kapılıp kendimi kötü hissettiğimi, işte, kalbimin hızlandığını, eee, falan hatırlıyorum.
Hı hı. Anladım. Hıı. Ama, hani, bir gülümseme var. He he. Kötü hisset He he. He he. Evet, anladım. Hı hı. Ya, demek ki sende o zaman eğer kişilik yapında belki de mükemmeliyetçi bir yapın da varsa, hani, hata yapma korkusuyla, eee, bir şeyleri yapmaktan geri durma ya da, "Mükemmel bir sonuca ulaşacağım. İşte, çok iyi yapmalıyım. Ya bunu yapamazsam?" gibi bir kaygıyla beraber, eee, belki de kalabalıklar önünde konuşma hatta fikrini bile belli etme konusu bir parça, eee, şey olmuş olabilir. Imm, nasıl söyleyeyim? Evet, zarar görme kelimesini kullanmak istemiyorum ama, hani, bu konuda birazcık etkilenmiş olabilirsin. Aslında, eee, şöyle bir yaklaşım söyleyebilirim sana bu konuda: Bunu yaşaman çok normal. Sen mesela bu ana girerken kalabalık içerisinde konuşurken belki nefesini kontrol etmeyi, hani, kalp atışlarım hızlanıyor diyorsun, eee, b öncesinde kendi kendine şey yapsan, eğer beklenmedik bir an değilse, biraz nefes egzersiziyle kendini sakinleştirip öyle girsen nasıl hissedersin sence?
Hı hı. Bilir. Kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Hı hı.